Eh guarda, la stessa cosa che sto facendo io, lo stesso percorso, proprio mi ero messa molto da parte adesso finalmente mi sto
Ecco. Meno male, son contenta.
dedicando di nuovo a me, ecco questo, ehm, è f è importante. Infatti oggi vado dalla psicologa. <laughs> A fare un recappino, <chuckles> sì. <chuckles> Senti, ti ringrazio di questa comunque, conversazione, anche a te, adesso vado dalla dalla mia psi
Fai benissimo, son contentissima. Ecco, brava, brava, brava. Non bisogna vergognarsene, penso che sia una forma di coraggio. Mh. Anch'io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata. Ciao.